Oye, pues, fíjate que tengo ahí una cuestión que que quiero quiero, que me des tu opinión para para saber qué hacer, ¿no?, porque, no sé, me da un poco de pena contárselos, am, sobre todo a mis familiares, resulta que que bueno, yo tengo un grupo de amigos que con los que desde hace tiempo, pues, los conozco desde hace mucho tiempo, son amigos de la universidad, y como que nos encontramos en un momento en el que todos éramos teníamos los mismos intereses, ya sabes, eh, terminar, que, a antes que nada, pues, la carrera, ejercer, eh, ser exitosos, ¿no?, y, o a o sea, s como que todos éramos muy diversos, veníamos de de diversos, eh
Okey. Okey.
eh, puntos, pero al final, eh, nos unía algo, ¿no?, y también esta camaradería y camad camadería entre entre compañeros hizo que que volviéramos que nos volviéramos un grupo de amigos cercanos, y que hasta la fecha sigámonos vien sigamos viendo, ¿no?, pero, ¿qué crees?, que siento que que yo he cambiado un poco, la verdad, siento que me he desviado un poco de todos en general, ¿no?, pero bueno, yo hablo por mí, eh, he adoptado otro tipo de vida, he dop adoptado otro tipo de gustos de lo que, pues, us anteriormente yo era, ¿no?, por ejemplo, pues, dejé de consumir carne, empecé a vivir un poco más minimalista, un montón de cosas que que quizás ahora, pues, son más hacen más contraste con el tipo de de vida que tienen mis compañeros, ¿no?, nos seguimos viendo, pero después de 10 años de de haber pasado la universidad, eh, veo que mm que que que la amistad sigue intacta, que las ganas de quererse ver están ahí, pero yo siento que, <sucks teeth> um, que que que cuando los veo como que dejo de ser yo, como que trato de de ser la persona que conocieron, ¿no?, el fiestero, el chistoso, al que le gusta el fútbol, y y sé sé actuar bien, eh, sé actuar bien, me me me la paso bien con ellos, pero también siento que estoy siendo un poco un poco, mm, deshonesto conmigo mismo y sobre todo con ellos, bueno, conmigo mismo y y con ellos también, porque estoy mostrando una, una parte de mí que que ya no soy, ¿no?, entonces, pues, me gustaría saber, ¿cómo cómo puedo ser yo más auténtico sin perder esta amistad, sin perder esta aceptación social?
Okey. Claro. Okey. Okey. Okey, okey. Okey, entiendo. En primera, agradezco mucho que que me lo hayas expresado y y hayas tenido como la confianza de contármelo, eh, no sé si esto lo habías hablado antes, pero no eres el único que pasa por esto. Las personas cambian, las personas crecen, es normal y natural cambiar de de hábitos, de gustos, de pasiones. Es normal, y que no seas la misma persona que eras hace años, incluso es positivo, lo diría yo, hay personas que se estancan y tú no, así que, pues, tranquilo, que que no es nada malo. Y yo creo que juntos en esta plática podemos sacar algo positivo para ti, ya sea un consejo, que te desahogues, un punto de vista, y mira, tú tranquilo, todo pasa. Me gustaría hacerte unas preguntas para entenderte un poquito mejor. ¿En qué situaciones, más que nada, eh, la aceptación social es algo que te preocupe? Por ejemplo, eh, exclusivamente en la fiesta o en salir de noche, también verte con ellos pero en otro ámbito, como que más de día, o si tanto como que si tanta fiesta de por medio también te pasa lo mismo, si te pasa lo mismo con otro grupo de personas. Cuéntame un poquito de eso.
Sí, gracias. Ujú. Sí, mira, fíjate que creo que los momentos en los que me siento más más presionado, sí, definitivamente es la fiesta. Ahora vamos a menos fiestas, pero sí es como <sucks teeth> Mira, la otra vez fuimos a la fiesta de un de uno de de ellos, eh, nos organizó una fiesta en una casa a las afueras de la ciudad en una zona muy bonita, donde hace mucho calor, entonces, la verdad que yo extrañaba un poco el calor, entonces decidimos ir. Fuimos y no sabes, me sentí superperdido, superperdido, eh, la gente, gente que que muy diferente a mí, los temas de los que hablaban, eh, la forma en la que se expresaban, los gestos que usaban.
Okey.
Todo todo era eh, yo me sentí muy perdido en esa fiesta y pude sobrellevarlo. Hice, em <smacks lips> traté de de de de ponerme esta máscara y al final pasó bien, pero hubo un momento en que las en el en la fiesta en el que yo dije me dije: "Bueno, ¿qué qué estoy haciendo aquí?", ¿no? Eh, ¿por qué estoy forzándome a ser aceptado cuando realmente yo yo soy alguien más? No soy esta persona que está aquí que está aquí vistiendo esta camisa, está tomando esta copa, ¿no? O sea, yo jamás me pongo camisa, es algo que Tengo ahí unas, ¿no?, de de s de de hace años, pero las uso más que nada para estos eventos, ¿no? La verdad es que yo en mi vida, en el día a día, uso camisa y y, bueno, cuando me me vi, me acuerdo de que ese día fui fui al baño y me vi a mí mismo y dije: "Oye pero, yo no soy esta persona, no no no puedo vestirme así, no puedo, am, venir a estos eventos y seguir, eh, pretendiendo que soy yo, ¿no?". Entonces, en esas situaciones creo que son las que más me preocupa y más, eh, tengo que lidiar con esto de la aceptación social.
Hey No, okey. Okey, lo entiendo, lo entiendo. Sí, o sea, te te digo, es es parte, yo creo que de crecer, a veces, pues, hay gente que se estanca mucho por sus contextos, que no tienen tanta responsabilidad, o no salen como que de su zona de confort, y y cuando uno se mueve, cuando uno empieza a conocer más, pues va cambiando en muchos lados y y en muchos aspectos de su vida. Entonces, es lo es completamente normal lo que está pasando. También me gustaría pensarte, ¿te ha pasado esto con otros amigos, o crees que solo es esta bolita de amigos? ¿Y qué tanto significa para ti esta bolita de amigos, y qué tanto significa para ti conservar su amistad, ser aceptados por ellos? ¿Qué tanto impacto tienen ellos en tu vida?
Ujú. Sí, pues mira, yo creo que me pasa más con ellos, porque sí tengo otros amigos, amigos que yo he hecho en algún otro punto de de mi vida, en algún otro momento, como que gente que amigos que hice más más en esta edad, con los cuales yo siento que tengo mayor afinidad porque son amigos que yo elegí como más, em, cuidadosamente. Y y realmente creo que en cuando siento más la presión social es con este primer grupo de amigos, con los amigos de la de la universidad, porque en primera, siempre hemos sido un grupo j j unido. O sea, realmente sufrimos las mismas cosas en la universidad, pasamos por las mismas etapas y ese tipo de de situaciones hace que que que sientas, eh, una una cierta afinidad por ellos, una cierta empatía. Entonces, cuando yo estoy ahí con ellos es como que, ay, <sucks teeth> mm, los quiero mucho, los quiero un montón, pero me estoy forzando mucho a ser alguien que que yo ya no soy, ¿no? A veces incluso cuando cuando estoy con ellos, pues tengo que tocar temas que a mí no me interesan mucho, y y es eso, como que siento que que que j que es, particularmente, es con esos amigos con los cuales yo me siento más pues, siento más esta presión.
Claro. Sí, sí, sí. Okey, okey. Oye, y por último, porque creo que ya te estoy entendiendo muy bien tu contexto y todo lo que estás sintiendo, ¿te gustaría como solución mostrarte justo como eres con ellos, eh, enseñarles este cambio, hablar con ellos, o para ti, como que no vale tanto la pena, y es más que te estás dando cuenta que igual y te empiezas a alejar un poquito de de estas amistades?
Creo que lo que más me gustaría a mí, es lo primero que mencionaste. Me gustaría que que ellos vieran que que que yo he he cambiado, pero que sigo siendo en esencia la misma persona, o sea, que comparto los mismos valores, que me gustan las mismas co bueno, no las mismas cosas, pero sí que que la la persona es es en esencia lo mismo, ¿no? Sigo sigo practicando la ah, los mismos deportes, y y sí, eso me gustaría como que vieran que <smacks lips> que soy diferente
Ujú.
pero que en el fondo sigo siendo el mismo, mm, la misma persona que conocieron, ¿no? Con los mismos eh, valores que sí que ellos lograron apreciar en mí, y porque yo también siento que que des de todos cambiamos, ¿no? Ellos también han cambiado, y y, sin embargo, siento que yo he cambiado mucho más, eh, más bien con respecto a ellos, ¿no? Como que me alejé un poco de su línea de pensamiento, pero dentro de todo, o sea, dentro de todo, está ahí la amistad. Y siento que eso es, mm, esa sigue intacta, la amistad de universitaria sigue intacta y, mm, y no quisiera perderla. No quisiera perderla porque ellos me han apoyado en muchos momentos difíciles de mi vida, y y bueno, ahora quizás yo estoy como haciéndome un poco, eh, realmente soy yo, ¿no? A a veces pienso que soy yo quien se quien ha tomado la decisión de de apartarse un poco, ¿no? De de ser alguien más y de no comunicar que que bueno, que yo he cambiado.
Claro. Valores, claro. Okey. Mira, eh, creo que ahora ya tengo por completo como que el panorama de lo que te está pasando y agradezco que que me hayas compartido tantos detalles y te hayas expresado. Creo que justo es un poquito como lo dices, pero no seas tan duro contigo mismo, porque los cambios no es como que tú los decidas, simplemente eres tú. Eres auténtico y y y, pues, eh, son tus gustos, son cosas que que vas adquiriendo conforme vas viviendo. No no estás como que tratando de ser otra persona, simplemente dejaste de ser una persona, y eso no está nada malo. El cambio, mm, muchas veces es para bien, y y y también es inevitable. Así que mira, me gustaría recomendarte, 1, que sí te comuniques con ellos, pero paso a paso, no tienes por qué llegar un día totalmente cambiado en cuanto a tu forma de hablar, en cuanto a tu forma de vestir, contrapuntear sus ideas, decirle "no" a todo lo que ellos estén opinando. Igual y poco a poco, paso a paso puedes ir, por ejemplo, empezando un poco con ya no llevar estas camisas, vestirte un poquito más como tú, y si te lo cuestionan, pues hablarles sinceramente, desde el corazón y decir: "Oye, pues ya no me gusta, o sea, creo que, pues ya me gusta otro tipo de ropa", y así. Empezar con cosas minimalistas, cosas superficiales, para ir poco a poco asentándote, agarrar esta experiencia, y empezar a decirles, pues, que ya eres otra persona con otros gustos, pero que estés te gusta seguir compartiendo con ellos y ser su amigo, que es lo más importante. Creo que si son tus amigos realmente podrán ver a la persona de siempre, pero igual y con un poco de cambio, y eso está bien. Y mi otro consejo sería empezar a agarrar este tipo de confianza eligiendo como que estos espacios donde realmente eres tú al 100% Si ya tienes amigos con los que te desenvuelves de una manera muy, muy plena, mostrando todos tus gustos, todo lo que a ti te interesa, creo que esa es una forma de empezar a agarrar esta confianza, empezar a prepararte para cuando tú decidas y te sientas listo, demostrar esta faceta de ti con tus viejos amigos. Te lo juro que creo que lo van a entender. ¿Crees que alguna de estas recomendaciones las puedes aplicar?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Yo creo que sí, todas. La verdad que siento que f eh, soy yo quien se está cerrando, porque realmente ellos, eh, pues, sí, si bien es cierto que ya no nos parecemos mucho, en el fondo creo que seguimos siendo amigos, y voy a tomar esa recomendación de irme, am, mostrando poco a poco para, pues, para ver qué sucede. Espero que su respuesta sea sea favorable y ya te estaré contando. Te agradezco muchísimo.
Claro. Confío en ti.